Alam mo ano, masarap lang din talaga sa pakiramdam na may mga nakikinig pa at nakaintindin nakakaintindi din sa side ko, ayon.
<chuckles> Oo, oo. Nakaka-relate naman tayo sa mga ganyan, 'no. And siguro ang pwede mong gawin na lang sa susunod is, oh, kung may mga magsasabi ng concern nila, ah, pwede mong i-refer sila sa talagang, ah, makakasagot or may trabaho doon. Halimbawa, yung sabi mo yung pag-a-update, parang yung sabihin na "Hindi naman po ako yung may concern diyaan. Eto po si sir gan'to ang pwede niyong kontakin," na ganun and, ah, pwede mo ring sabihin, always kang mag ah magtanong sa mga next step, next move, para sa gayon ay wala na silang masabi, wala na silang masisi pa about sa inyo, 'no, oo. Yun lang siguro ang pwede mong, ah, gawin pero okey na okey naman yung ginawa mo, naging kalmado and na-explain yung side mo, walang problema dun sa'yo, 'no. Oo.
Mm. Oo. Yes. Oo. Yes, oo. Mm. Yes, ayan. Maraming maraming salamat talaga sa pakikinig, ah, at ita-try ko din talaga yung advice mo. Kasi feeling ko din talaga sobrang magiging helpful siya sa 'kin. Lalo na sa mga susunod pa na, ah, mga kriki kini-criticize sa'kin para mas maging kalmado ako.
Mm. Oo, oo. Mm. Yes, oh, okey. Walang anuman, hanggang sa muli.